Ờ, bạn ơi, đợt này thì mình đang gặp một cái vấn đề như thế này này. Ừm, mình á thì mới được, ờ, ừm, công ty cho tăng lương xong. Và chính vì cái điều đấy á thì khiến cho mình, kiểu, cảm thấy hơi bị quả tự mãn ấy, xong là mình mới nghĩ rằng là, ừm, ví dụ như là với một cái khoản thu nhập tốt hơn như vậy thì mình cũng nên chiều chuộng bản thân hơn một chút. Thế sau đó là mình cũng đã nghĩ đến cái việc là sẽ mua những cái món đồ đắt tiền hơn, rồi cũng như là chi tiêu và đầu tư nhiều hơn cho bản thân mình một chút. Ví dụ như là từ trước tới nay thì mình không có chú tâm nhiều đến ngoại hình, nhưng mà hôm vừa rồi thì khi được tăng lương xong thì mình cũng có tham khảo ý kiến bạn bè, và mình thấy bọn nó cũng nói rằng là mình nên ví dụ như là đầu tư thêm cho tóc tai này, rồi là mua những cái trang phục cho nó phù hợp hơn với cái vị trí của mình hiện tại, cũng như là nó phù hợp với cái mức thu nhập của mình ấy. Tuy nhiên là, mình thấy cái ý kiến đấy nó cũng đúng, nhưng mà á nó lại, ừm, hơi khác biệt so với cái mục tiêu tiết kiệm của mình một chút. Ngày trước thì trước khi mà được tăng lương thì mình nghĩ rằng là nếu như mà mình được tăng lương thì mình sẽ cố gắng tiết kiệm nhiều nhiều một tí ấy, để mà sớm đạt được cái mục đích tài chính của bản thân ấy kìa. Ừm, bây giờ mình đang rất là phân vân, không biết là nên giữ cái thói quen tiết kiệm hay là sẽ phải đầu tư nhiều hơn cho bản thân ấy bạn. Ừm, bạn có cái lời khuyên gì cho mình trong trường hợp này không?
Ừm. Ờ. Mình hiểu. Ừm. Ờ. OK. Ừm. Đúng rồi. À. OK. Thiệt ra là lúc đầu tiên là mình cũng chúc mừng bạn nha, tại vì bạn có được một cái sự, ờ, tưởng xưởng xứng đáng cho cái thời gian làm việc của bạn nè, cũng như là lên một cái vị trí và tăng lương nữa, cho nên là nó cũng rất là tốt. Nhưng mà tái tăng lương á thì nó cũng khá là vui, nhưng mà có thể là mang lại cái cảm giác tự do tạm thời thôi, nếu mà bạn không có biết, ờ, kiểm soát nó h hợp lý đó, thì bạn cũng rất là dễ rơi vào cái vòng lặp chi tiêu cao hơn nha. Kiểu như là, cái tăng lương nó cao hơn á, cái mức sống của bạn cũng cao hơn, rồi cái chi tiêu của bạn cũng cao hơn, thì bạn cũng hông tiết kiệm được nhiều đâu, cho nên nó cũng rất là khó á. Cho nên á là cái việc tiết kiệm hông có chỉ là con số thôi đâu, mà còn là cái việc mà xây dựng cái sự an ninh về tài chính lâu dài. Nghĩa là bạn cũng phải có một cái kỹ năng, a, tài chính cá nhân nhất định để mà có thể tiết kiệm được cái tiền này đó. Ừm, cho mình hỏi chút xíu nha là, ừm, ví dụ như là khi mà nhu cầu tăng này kia đó thì bạn, à, sẽ dự định là sẽ mua những cái món gì? Hay là có thêm hông? Ví dụ ngoài nhu cầu chăm sóc cơ thể đi, nhà cửa đi, thì ví dụ là những cái thứ đó thì cũng sẽ làm trong vòng 1-2 tháng thôi, nhưng mà tăng lương là cái chuyện lâu dài á, thì những cái tháng sau thì bạn còn làm cái gì nữa hông bạn?
Ừm. Cảm ơn. Ừ, đó. Ừ, chính vậy đó. Ừm. Đó. Đúng rồi. Ừm. Ừ, kỷ luật ha? Ừm. Đúng, đúng. Ừ. Ừ.